अ, जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए?
मैं भी अच्छी हूँ, धन्यवाद। अच्छा, फ़िल्में तो आप ज़रूर देखते ही होंगे अ, तो आपको लगता है क्या कि फ़िल्म में जब किरदारों की मतलब जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किरदारों के कई अ, के कहानियों में एक विकास आता है, तो उससे क्या फ़िल्में, बेहतर बन जाती हैं?
हाँ जी, देखो, फ़िल्म तो आजकल हर कोई देखता है जैसे आपको पता ही है। <sniffs> तो और कहानी में अगर किरदार का रोल अच्छा नहीं होगा या फिर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, तो लोगों को देखने में मज़ा नहीं आएगा। <sniffs> तो ये जो स जो सारा मूवी का सार होता है, किसी भी फ़िल्म का जो सार होता है, वो सारा करेक अ, किसी भी उ अ, रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना अच्छा रोल है, क्या दिखाया गया है?
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी।
और ल किसी मूवी में कितने सारे रोल होते हैं, जितने ज़्यादा रोल होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आता है उस मूवी को देखने में। <sniffs>
बिल्कुल, बिल्कुल।
आपका क्या मानना है इस बारे में?
मेरा भी यही मानना है कि, जब हम फ़िल्म में देखते हैं कि कोई किरदार की कहानी अ, ए आगे बढ़ रही है या उस किरदार के चरित्र में परिवर्तन आता है जब हम वो देखते हैं, तो अ, वो ह मुझे काफ़ी प्रभावित करती है। जैसे कि, एक मेरी अ, जो सबसे अच्छी मु जो मुझे सबसे पसंद है मूवी और जो काफ़ी अ, सुप्रसिद्ध भी है, वो है "थ्री इडियट्स।" तो थ्री इडियट्स में जो बोमन इरानी जी का जो किरदार था, जो डीन थे वो शिक्षा केंद्र के अ, जिसको बच्चे प्यार से वायरस बुलाते थे। तो वो कहानी के अ, शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा अ, डिसिप्लिन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे और उनको लगता था कि, ज़िंदगी एक रेस है और इसमें हमेशा बच्चे अ, उनके इंस्टीट्यूट के बच्चों को फर्स्ट आना चाहिए। और अ, अगर वो पढ़ाई करते हैं और अगर वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो ही वो सफल है वरना वो सफल नहीं है। अ, वो काफ़ी पारंपरिक जो शिक्षा का जो सिस्टम है उस पर भरोसा करते थे, लेकिन हम फिर देख सकते हैं कि जैसे-जैसे फ़िल्म आगे बढ़ती है और जैसे-जैसे अ, रैनचो का किरदार नए-नए अ, उट-पटाँग हरकतें करते हैं और इनको नई-नई चीजें सीखने को मिलती है, तो वैसे-वैसे उनमें हम वो परिवर्तन देख सकते हैं उनके किरदार में। और आख़िरी में जब अ, उनको पता चलता है कि उनके बेटे ने अ, आत्महत्या की थी क्योंकि वो इंजीनियरिंग में खुश नहीं थे, तो उससे भी वो कहानी वो बैक स्टोरी से भी उनके किरदार में काफ़ी अ, एक परिवर्तन आता है और उनका किरदार एकदम से बदल जाता है। तो मुझे लगता है ये एक अ, एक अ, एक उदाहरण है जो मेरे अ, अभी जस्ट मेरे स्मृति में आया है कि जहाँ पे मुझे किरदार का विकास होते हुए, कहानी में देख के बहुत मज़ा आया था।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
जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
जैसे ओ जैसे मेरी फेवरेट फिल्म है वो है, ट्वेल्थ फेल।
अच्छा, हाँ।
हाँ जी, उ जो जैसे उसमें दिखाया गया है कि उसने कितना स्ट्रगल करा कितना स्ट्रगल करा पर लास्ट में, जो चीज़ उसे मिलनी थी वो मिल गई।
जी, जी, बिल्कुल।
तो इसलिए अ, हु हु उससे भी कुछ सीखने को मिलता है, हर मूवी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है जो हमारे ल जीवन में हमारे मदद ही करता है। मैं तो ये मानता हूँ।
बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे भी यही लगता है कि हर कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है। ज़्यादातर हर कहानी के हर किरदार से आपको कुछ सीख मिलती है और अगर हर किरदार से न सही तो ज़्यादातर किरदारों से तो आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। और अ, फ़िल्म में हर किरदार, हर पात्र का पात्र की कहानी कितने अच्छे से दिखाई जाती है और उनके जो पात्र में जो उनका व परिवर्तन आता है। अ, फ़िल्म की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, वो उसको निर्देशक की सुंदरता के साथ अ, दर्शकों को दिखा सकते हैं उसी से, फ़िल्म की अ, सक्सेस या बॉक्स ऑफिस हिट होती है फ़िल्म, या बॉक्स में बॉक्स ऑफिस में फे अ, फ्लॉप होती है, वो सब कुछ इसी पे निर्भर होता है।
जी। जी, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप और वैसे आपकी कोई फेवरेट वो क्या फ़िल्म जैसे आप देखते हो कोई लड़ाई की या फिर कोई हँसी की? आप कौन-सा फ़िल्म फ़िल्म ज़्यादा देखना पसंद करते हो? <sniffs>
मुझे ज़्यादातर अ, वैसे तो मूड पे ही डिपेंड करता है पर ज़्यादातर मुझे कॉमेडी मूवीज़ और अ, ऐसे जो सोशल मेसेजिंग जिन मूवीज़ में होती है थोड़ी बहुत, वैसे मूवीज़ मुझे बहुत पसंद आती हैं।
जी, जी। अच्छा।
जी, जी।
और आपने ग अ, बॉलीवुड, हॉलीवुड, मलयालम, साउथ ये सब देखते हो आप?
जी, जी, जी, जी। मैं हर प्रदेश के अ, मूवीज़ देखती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है दूसरे प्रदेशों की फ़िल्में देखने में।
हाँ जी, हर अपने हर अलग प्रदेश की मूवी का हर एक अलग मज़ा होता है। <sniffs>
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें अ, क्योंकि वही होता है ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मूवीज़ तो हमारे देश में ही बनती हैं, क्योंकि हमारे देश में एक तो बॉलीवुड में मूवीज़ बनती है और दूसरी हर प्रदेश की उनकी खुद की खुद की फ़िल्म इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पे भी मूवीज़ बनती है। और अ, कई बार अ, ऐसा भी होता है कि इन प्रदेशों में जो मूवीज़ बनी हैं जो अ, उनके अ, प्रदेश में बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुई है वो बाद में बॉलीवुड मूवीज़ उसको एडैप्ट कर लेती हैं या उसको हिंदी में वापस से बनाती हैं। ऐसे ही एक अ, एडॉप्शन तो नहीं बोलूँगी पर जो डबिंग के साथ एक जो बहुत बड़ी महाचल्चित्र जो अ, और हाल ही में रिलीज़ हुई थी वो थी बाहुबली। और बाहुबली का तो ऐसा चस्का लगा हमें आख़िर पहली मूवी के बाद तो सबके मुँह में यही सवाल था कि बाहुबली को कट्टाप्पा ने क्यों मारा? <laughs> और उसकी वज़ह से दूसरी मूवी और भी प्रसिद्ध हुई क्योंकि सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो सवाल का अ, उत्तर पाने के लिए सभी बेकरार होके बैठे थे। तो इसलिए दूसरी मूवी और भी सुपर हिट हुई थी।
अ, जी, जी, जी। जी। अडैप्ट करें। जी, जी, जी। जी। जी। सब बड़े क्यों मान रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। जी, जी, जी। जी, जी, जी। और कोई ऐसी आपकी कोई पसंदीदा फ़िल्म है विदेश की कोई फ़िल्म हो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो जो आपके दूसरों को भी बताना चाहें कि ये देखो?
अ, विदेशीयों की तो ऐसे मुझे बहुत सारी मूवीज़ पता है पसंद आती है, एक मूवी जो मुझे पसंद थी जिसमें अ अ, मुझे लगता है थोड़े बहुत सोशल मेसेजिंग भी अ, दी गई थी, वो एक तो था अ, पर्स्यूट ऑफ हैप्पीनेस। अ, बहुत ही सुंदर मूवी है विल स्मिथ की और अ, जैरिट स्मिथ की जो उनका खुद का बेटा है। तो उसमें ऐसी कहानी है कि एक अ, बंदा रातों-रात उसकी जॉब चली जाती है और वो अपने घर से बेदखल हो जाता है और वो और उसका बेटा अकेले अ, न्यू यॉर्क के सड़कों पे, वो रहते हैं जो जो आजकल न्यू यॉर्क में काफ़ी अ, ज़्यादा फैलने वाला एक एक सोशल इश्यू है जो है होमलेसनेस, तो उस इश्यू को उस दशक में जब वो उतना इतना बड़ा इश्यू भी नहीं था, उस दशक में उन्होंने वो इश्यू को दिखाया कि कैसे रातों-रात एक बाप जो अच्छे-खासे नौकरी में था उसकी नौकरी चली गई उसका घर चला गया और उसको अपने बच्चे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ सड़क पे रहना पड़ रहा है और उसी समय उसको अ, वो संघर्ष करना पड़ रहा है कि अ, मुझे एक नौकरी जल्दी से जल्द मिले, ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ। और वो पूरा संघर्ष में भी कैसे उसने अपनी उम्मीद बनाई रखी अ, हर मुश्किल और हर हार के बाद भी कैसे उसने अ, गिव अप नहीं किया और फाइनली उसको वो अ, एक जगह नौकरी मिलती है, लेकिन वो टेम्पररी तौर पे नौकरी मिलती है और वहाँ पे भी काफ़ी उसका अ, ऊपर-नीचे होता है लेकिन फाइनली लोगों को उसक उसकी काबिलियत नज़र आती है कंपनी के जो अ, जो अ, ओनर्स होते हैं उनको और वो फाइनली उसको टेम्पररी स्टाफ़ से परमानेंट रोल देते हैं और काफ़ी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अ, भावुक करने वाली अ, कहानी है वो एक। आपको अंग्रेज़ी में ऐसी कोई मूवी जो जिसने आपको काफ़ी प्रभावित किया और जिसमें आपने किरदार का विकास देखा हो?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
अंग्रेज़ी वैसे तो मैं हिंदी मूवी बहुत, बहुत कम ही देखता हूँ, अंग्रेजी ही देखता हूँ, तो इसलिए एक बताना तो मुश्किल होगा। तो ज़्यादातर मैं मूवीज़ भी नहीं, वैसे वेब सीरीज़ देखता हूँ मैं। पर अ, हाँ जी, अगर कोई मूवी देख बताई जाए, तो वो होगी द सोशल नेटवर्क।
अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ, जी, जी।
तो उस मूवी में दिखाया गया है कि लोग कैसे सोशल मीडिया से अटैच हो जाते हैं, फिर उसका क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ये सब उसमें मूवी में प्रदर्शित किया गया है।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने भी वो देखा है और काफ़ी अ, मेरी दृष्टिकोण को काफ़ी बदला था उस अ, डॉक्यूमेंट्री ने और उस मूवी ने। और मुझे ऐसा लगा कि अ, उसी के बाद से शायद मैंने थोड़ी-सी कोशिश करनी अ, शुरू करी कि मैं थोड़ा-सा सोशल मीडिया से दूर रहूँ, और थोड़ा-सा अपना फ़ोन का नोटिफ़िकेशंस वगैरह सब बंद करना शुरू कर दूँ।
इ जी, जी, जी। इसलिए तो कहते हैं कि मूवी देखने से सीख भी मिलती है साथ-साथ।
अ जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल तो मूवीज़ वैसे ही हो गई हैं कि ज़्यादा मनोरंजन तो देती ही हैं पर अ, आजकल सोशल मेसेजिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा अ, निर्देशक वगैरह अ, फ़ोकस करते हैं, और दर्शकों को भी अच्छा लगता है कि जब मूवी में कोई एक अच्छी सीख मिलने को मिले।
जी, जी, जी। जी, जी, आजकल देखा जा रहा है ना लोगों को ज़्यादातर वही मूवी पसंद आती है जिसमें जो या तो उन सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है या फिर जिनमें कुछ सीख मिलती है, जैसे कि एक ब अभी मूवी है अ, अभी अक्षय कुमार की मूवी आई केसरी टू।
जी, जी। जी, जी, जी। जलियाँवाला बाग पे। जी।
जी, जी, जी। जो उसे लोगों ने बहुत पसंद किया है।
जी, जी।
हुँ। ऐसी लोग ऐसी मूवी लोगों को बहुत पसंद आती है। <sniffs>
बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है एक तो वो भी है कि हमें इससे अपने इतिहास के बारे में भी मालूम पड़ रहा है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि वही बोलते हैं ना, इतिहास वही लिखता है जो मतलब जो अ, इतिहास में जो जीतता है वही अपना कहानी लिखता है, राइट? जो जो हार गया हो, वो, उसको कोई जानता नहीं ना ही उसको अ, सच्चाई बोलने का या सच दिखाने का कोई मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये भी ज़रूरी था कि अ, जो हमारे जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के तब हम लोगों पे किस प्रकार के शोषण हुए हैं, किस प्रकार की हमारे अ, हमारे पूर्वजों के साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है ये सब जानना ज़रूरी है ना क इसलिए नहीं कि हम फिर उस वज़ह से <chuckles> अभी के अंग्रेज़ों को नफ़रत करने लगे, पर इसलिए कि ये समझना ज़रूरी है कि कई बार जब आप आपस में भेदभाव करके बैठे रह जाते हैं तो किसी तीसरे इंसान को मौका मिल जाता है कि वो रातों-रात आपकी ज़िंदगी, आपका देश और सब कुछ बदल दे।
जी, जी। उसके तो कोई जानता ही नहीं। जी। अत्याचार। नहीं, नहीं वो तो है क्योंकि जी, हाँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सहमत करता हूँ सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से वैसे आपकी कोई फ़ेवरेट मूवी है ऐसी? जो बिल्कुल आपके बहुत करीब हो दिल के। <sniffs>
उ ऐसी कोई मूवी जो मैं कभी भी देख सकती हूँ, वो तो भई मुझे लगता है, एक तो थ्री इडियट्स ही है, और दूसरा मुझे लगे रहो मुन्ना भाई भी बहुत पसंद है। तो वो मैं कभी भी कितने बार भी देख सकती हूँ और व वो उसमें भी ऐसे ही है, आपको पूरा वो अ, फिर से बोमन ईरानी जी है उसमें, नेगेटिव कैरेक्टर में। तो उसमें फिर से आपको दिखता है कि उनका वो पूरा जो ड अ, वो फिर से डीन बने हुए हैं। <laughs>
जी। अच्छा। <sneezes> उसमें हाँ उसमें
तो उसमें भी आपको दिखता है कि उनका कैसे पूरा उनके कैरेक्टर में परिवर्तन आता है, वो फ़ाइनली मुन्ना भाई की बात समझते हैं और उसमें जो एक किरदार था फ़रहान का वो मुझे अ, बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल को छू गया था, क्योंकि उसको स्टमक कैंसर था और अ, म वो वाला जो सीन था ना जब वो अ, ऑलमोस्ट अ, बहुत करीब थे मौत के और वो एकदम से अ, मुन्ना भाई के हाथ-पैर जोड़ के बोलते हैं कि, "मुझे बचा लो मुझे बचा लो अ, मेरी अम्मी आने वाली है कल सुबह मुझे बस एक बार बचा लो, मुझे मम अम्मी को देखना एक बार करके।" तो वो वाला सीन बहुत ही ज़्यादा लाइक एकदम दिल टूट गया था उस सीन पे क्योंकि अ, क्योंकि सबको लगने लगा था कि वो सही में एक चमत्कारी डॉक्टर है, ब जबकि वो सबका इलाज सिर्फ़ प्यार और थोड़ा-सा उनका ध्यान रख के लोगों को अच्छा फील करा के वो उनकी बीमारियाँ दूर करता था, पर कैंसर तो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज़ नहीं था उस समय तक कम से कम और को किसी भी प्रकार से वो उसकी मदद नहीं कर पाता।
जी, जी। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। कोई, राजी नहीं है। जी, जी। इस इस मूवी ने भी पहलू दिखाएँ हमें, एक तो ये हँसी का भी पहलू दिखाया है इसने और एक हमें जीवन का भी पहलू दिखाया है। <sniffs>
जी। बिल्कुल, बिल्कुल और अ, काफ़ी अच्छी मूवी थी। और मुझे लगता है उस मूवी में भी सारे जो किरदार थे बहुत अच्छे थे ग्रेसी सिंह अ, वो लगान के बाद शायद इनकी पहली बहुत अच्छी, सुप्रसिद्ध मूवी थी ये। और पता नहीं अब कहाँ गई वो मुझे लगता है इस मूवी के बाद तो एकदम से गायब ही हो गई हैं फिर, उसके बाद मुझे नहीं लगता मैंने उनको किसी भी मूवी या किसी भी अ, प्रोग्राम में देखा हो और बोमन इरानी जी तो इसके बाद काफ़ी अ, फ़ेमस हो गए थे और उसके बाद आगे चल के उन्होंने और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स अ, का रोल किया और मुन्ना भाई तो
जी, जी। हाँ जी। कीमत हाँ जी। इसमें कैरेक्टर भी था बहुत अच्छा, सर्किट जैसे।
जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और अम, संजय दत्त तो फिर आगे चल के और भी अ, पूरा फ्रैंचाइज़ बनी थी ना फिर बाद में इनकी अ, मुन्ना भाई की तो उसमें फिर उन्होंने फिर से अभिनय किया था।
हुँ। जी, जी, जी। तो
अ, आपको ऐसी और कोई मूवी जो आपको बहुत पसंद आई हो या जिसको आपने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया हो?
मुझे एक बहुत सही मूवी पसंद आई थी, वो थी सालार।
अच्छा, मैंने सुनी हुई है मुझे लग रहा है, ये साउथ की
ये उसकी है पर जी, जी, जी। पर् प्रभास।
हाँ, म मुझे वही लगा था।
अरे, पहले मैं इसे देख नहीं रहा था मैं कह रहा था ये तो बाहुबली की कॉपी है पर जब मैंने उसे देखा, तो मुझे पता चला वो बहुत ही बढ़िया लगी मुझे मैं, इतना कहूँगा बाहुबली से भी अच्छी लगी वो मूवी।
अच्छ अच्छा, इतनी अच्छी मूवी है।
जी, जी, ऐसा लगता है कि ना लो ब कहते हैं लोग-लोग सुनते हैं जैसे रिव्यू देखते हैं लोग, कि नई बाहुबली जैसी है सेम है पर नहीं बिल्कुल अलग है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो बाहुबली से, उसकी कैरेक्टरस, डेवलपमेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट सब चीज़ें।
जी, जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, नहीं मुझे भी वही लगा था कि बाहुबली की तरह ही है। अ, उसमें भी शायद प्रभास ही है ना?
हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, तो मुझे मुझे भी वही लगा था कि सेम ही होगी तो मैंने भी नहीं देखी फिर।
चलो तो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे।
जी, जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
धन्यवाद।